อืม อันเนี้ย อืม เราเข้าใจความรู้สึกคุณมาก ๆ นะคะ อืม ก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะค่ะ ปกติเนี่ยคุณคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนจากการเปลี่ยนแปลงบ้างคะ แบบว่าแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบว่าดีขึ้นไหมแล้วก็ อ่า ดีกว่า ดีกว่าที่เป็นอย่างเดอ เอ่อ ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยค่ะ มีความคาดหวังอะไรในตัวเองบ้างไหมคะ?
มีเลยนะคะ คาดหวังว่า ตัวเองจะมั่นใจในตัวเองได้มากกว่านี้ แล้วก็ไม่ฟังคำคนอื่น แล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะ ซึ่งก็พยายามฝึกอยู่นะคะ แต่มันก็ทำไม่ค่อยได้เนาะ ก็เนี่ยค่ะ เลยจะต้องมาปรึกษาคุณนะคะในทางนี้เนาะ
อืม